जी अ, ये और बताइए क्या आपने कभी इंटेंस वर्कआउट की कभी कोशिश की है और योग भी अगर जैसे आपने अभी बताया है, तो दोनों अगर आपने कभी किया है, तो आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ है? कितना प्रभाव पड़ता है फिजिकल एक्टिविटी और मानसिक तौर पे? जी।
जी। जी, अगर मैं अपनी बात करूँ पर्सनली तो मैंने इंटेंस वर्कआउट मतलब कभी भी प्रेफर नहीं किया है। क्योंकि देखिए मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है और, देखिए लाभ तो सेम ही अब हम मुझे <chuckles> मतलब मेरे केस में मुझे ऐसे बिल्कुल हल्क नहीं बनना है कि मतलब बहुत ज़्यादा बॉडी हो, बहुत ज़्यादा डोले-शोले हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। बट हाँ, होना चाहिए कि हम फिट रहें, हेल्दी रहें, तो उसके लिए हम देखिए अगर अपने लाइफ़ में प्राणायाम को इनक्लूड करते हैं, तो वो तो बेस्ट है, माइंड तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा फंक्शन करेगा। एज वेल एज अगर उसके साथ हम योगा करते हैं, जैस और जैसे मैंने बताया कि मैं स्विमिंग प्रेफर करता हूँ, तो मैं स्विमिंग करता हूँ, ठीक है। और, उसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं अगर कोई डांस क्लास जॉइन करना चाहता है, तो वो, वो कर सकता है। और मैं आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड देख रहा हूँ कि बच्चे ना मतलब कराटे जॉइन करते हैं, तो वो भी एक अच्छा फ़ॉर्म ऑफ अ, फिजिकल एक्टिविटी है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इंटेंस वर्कआउट ही करो, जिम में जाओ, देखिए कहीं न कहीं वो जो जिम है, वो प्रोफेशनल्स के लिए बना है, ना कि अ, मतलब हम भी जा सकते हैं, देखिए, ज़िंदगी में हमारी भी व्यस्तता है, जा सकते हैं बट हमें ट्राई करना चाहिए कि हम नेचर के साथ-साथ खुद को अ, प्रोग्रेस की तरफ़ लेके जाएँ। जी, तो मेरा मानना यही है कि, मतलब मेरे केस में तो मेरा मानना यही है कि मैं प्रेफर करूँगा सॉफ्ट एक्सरसाइजेज को, जैसे कि हो गया स्विमिंग, डांसिंग एंड ये सारी चीज़ें।
अ, जी। अच्छा जी। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ, वो तो हुँ, जी। अच्छा जी। हाँ जी। हाँ। हुँ। हाँ जी। उ वो तो है, हुँ। बिल्कुल। हाँ। हाँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी, हाँ।